<clears throat>
Fíjate que ya llevo un un un tiempo, bueno, ya bastante tiempo, eh, con mi trabajo actual. Yo creo que ya llevo haciéndolo 10 años. Me gustaría haberlo hecho de manera i ininterrumpida, pero la verdad es que sí me tomé 1 año por ahí del 2019, ¿no? Para desestresarme un poquito. Pero, pues volví porque vi que me daba buen dinero y además vi qué es lo que me gustaba, ¿no? La cuestión con ese trabajo es que, pues, ya llevo 10 años haciéndolo y es de modo me modo freelance, ¿no? O sea, aquí lo que haces es lo que ganas, no tengo un sueldo fijo, no tengo prestaciones, no tengo vacaciones, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando, mm, hay algún día festivo o alguna cena con la familia o así, pues, la verdad es que a veces voy y digo: "Híjole, pero es que voy a invertir todo el día", ¿no? Y entonces, ya ese día ya no estoy generando. Eh, y luego, por ejemplo, cuando tengo vacaciones, de igual manera, ¿no? O sea, trato de aprovechar aunque sea un ratito en la mañana y y y y darle. Por ejemplo, hace unos cuantos años me fui a me fui a la playa, me fui 1 semana a la playa, pero, mm, en la mañana, en vez de irme tempranito a a desayunar o irme a la playa, a bañarme, este, prefería trabajar un ratito, ya irme a la a la alberca, a la playa como hasta el mediodía, ¿no? Entonces dije: "Pues como que, ¿para qué vine, no? Si voy a pasármela trabajando". Pero no he sabido encontrar lo que es un balance, un equilibrio entre entre entre poder disfrutar y dejar de trabajar, porque para mí dejar de trabajar, pues evidentemente es perder dinero, ¿no? No es como en una empresa que a lo mejor, pues me va a pagar menos, pero quizás mis vacaciones estén pagadas, ¿no? Quizás no dejo de cobrar. Entonces, como que ando un poquito ahí desequilibrado en esa parte. Entonces, venía contigo a ver si me puedes ofrecer algún consejito de cómo poder, pues disfrutar sin tanto estrés.
Ujú. Ujú. <clears throat> Claro, ahora, ¿en en qué tipo de celebraciones dices que más o menos te sientes más estresado?, o sea, est solamente en las vacaciones que no puedes disfrutarlas porque, pues, tienes que, eh, chambear, ¿no?, porque, pues, sin chamba no hay ingreso
Pues, mira, vamos a decirlo que es, básicamente, cuando hay pues en cualquier día festivo, ¿no?, aquí en mi país, cuando hay un día festivo, por ejemplo Sí, los días festivos, por ejemplo, cuando descansan todos mis amigos, es de que: "Pues vámonos a la alberca, ¿no?, vámonos a sí, vámonos a la presa, vámonos a acampar", y yo de que: "Híjole, es que nos va" Sí.
Ujú. Ah, claro, sí, también. <chuckles> Sí, te entiendo. ¿Y qué haces normalmente cuando empiezas a sentirte así? Cuando empiezas a sentirte agobiado, estresado.
Pues lo que hago, honestamente, busco cualquier rinconcito y me pongo a trabajar, <chuckles> o sea, honestamente, porque porque sí, o sea, te digo, ellos a lo mejor tienen el día pagado, ¿no?, pero pues yo no. Entonces, como que sí me genera un poquito de estrés en los días festivos o o por ejemplo, ahorita que que se aproximan las fechas de Navidad y todo eso. Hace 2 años hace 2 años me quedé trabajando en casa, en Navidad, porque dije: "Pues tengo que tengo que estar generando". Y hace un año fui sí salí con con la familia y demás, pero mi cabeza estaba en que: "Quiero seguir trabajando, me gustaría estar en casa trabajando", ¿no?, entonces, eh, suele sue suelo estresarme sino estoy sino estoy generando, ¿no?, a pesar de que haga algo divertido, sí estoy pensando en que: "Híjole, pero estoy dejando de estoy dejando de producir". Y y la verdad es que sí es algo que me gustaría cambiar porque quisiera disfrutar sin tener esta culpa de que no estoy generando.
<chuckles> Ujú. Ujú. Sí, claro. Bueno, antes que nada, pues, es complicado, ¿no?, el trabajo en casa, este y luego, pues, de f manera freelance, es complicado cuando no te pones un presupuesto, ¿no?, cuando no te sientas a planificar esta parte, ¿no?, del presupuesto, de cuántas horas son las que necesitas trabajar para llegar a a tu meta, ¿no?, si tienes un monto claro de forma mensual, ¿no?, para poder, ¿no?, cubrir tus gastos, ¿no?, los gastos recurrentes que no paran, que ya sea renta, hipoteca, eh, l la luz, este, el gas, el agua, o sea, todos tus gastos corrientes y aparte, pues, la parte del esparcimiento, ¿no?, esa parte también debe de ir incluida en esta planificación mensual en cuestión de tus ingresos, ¿no?, tanto el esparcimiento, ¿no?, de que, pues, puedas descansar en los días feriados y, pues, la otra parte, ¿no?, que puedas tomarte tus vacaciones sin tener que preocuparte por esta parte, ¿no?, así que debes de establecer un presupuesto claro, ¿no?, de cada mes de que vas a apartar para tu esparcimiento y para tus vacaciones y también, pues, tu pequeño ahorro, ¿no?, que pudieras tener para poder tomarte estas vacaciones o tus días planea este, tus días feriados, este, para que también, pues, puedas disfrutarlo, ¿no?, porque es bien frustrante esa parte cuando sabes, ¿no?, que viene, que el día de la independencia, ¿no?, pero, pues, es el día inde den dependencia en tu país, no, en el país seguramente donde está el lugar donde trabajas, ¿no?, de forma freelance así que es difícil, ¿no?, ver también que pues todos salen a celebrar y uno tiene que quedarse en casa a trabajar, pero puedes planear para estas cosas si te pones un presupuesto claro.
Por supuesto. Por supuesto. Claro. Exacto. Correcto. Okey, sí, sí, eso es lo que me ha costado bastante. Te soy bien honesto, porque, eh, de repente digo, bueno, o sea, me puedo tomar el día, pero al otro día tengo que como que siento, me siento en la necesidad de tener que recuperar, ¿verdad? Y entonces, ya termino con el cerebro frito, frito, frito. Entonces, tampoco me gusta esa parte. Incluso, yo me acuerdo que antes solía yo trabajar, nada más de lunes a jueves. Yo desde el viernes ya me tomaba como u Y y entonces, digo: "Bueno. ¿Y dónde quedó eso?". Bueno, o sea, sí tengo una respuesta para ello, porque el el el trabajo que tenía, eh, nos nos nos nos descansaron a todos, nos quitaron el trabajo a todos, parejo. Y este, y la verdad, es que ese trabajo, eh, estaba muy bien pagado, me iba muy bien, pero nos los quitaron, ¿no? Entonces, como que me costó un poquito recobrar nuevamente, desde que desde que nos quitaron ese trabajo, ¿no? Si te siempre siempre he sido de las personas que tiene 2 o 3 proyectos freelance activos, para precisamente, ¿no? Para
Ujú. Sí. Sí, claro. Ujú. Claro.
pues, cualquier eventualidad, poder, este, poder seguir trabajando. Entonces, en ese momento que nos dan las gracias a todos, pues bueno, yo tenía otros 2 proyectos activos. Entonces, mm mm, digamos que por trabajo, no la sufrí, pero como pagaban menos, sí fue donde la sufrí. Entonces, fue donde cuando comencé a híjole, pues, ya ni modo, a trabajar los miércol los viernes. Y después era de que híjole, no, pues, ya el sábado dale otro ratito, y el domingo también. Porque porque no no no tengo manera de de cómo cómo comparar, ¿no? Cómo recuperar ese sueldo que solía tener. Entonces, sí tiene una raíz, sí tiene una explicación. Entonces, desde que ese trabajo se fue, pues, sí me he sentido en la necesidad de estar como que siempre, siempre, siempre, siempre, este, dándolo todo, ¿no?
<laughs> Sí, claro. Ujú. Claro. Ujú. Claro. <chuckles> Exacto. Pero bueno, si trabajas freelance, usualmente paga te pagan por hora. Ahorita, ¿es es de esa forma? ¿O por proyecto, o cómo es que te están pagando? Para que así, podamos planear algo, en cuestión de tu presupuesto mensual.
Eh. Sí claro. Mira, e en en en uno de los fro Ahorita tengo 3 proyectos activos, ¿no? En 1 de los proyectos, sí me pagan por hora, pero, es mensual el pago, es mensual. Este, y, por ejemplo, otro de los proyectos, me paga por minuto por minuto trabajado, y ese a lo mejor es quincenal, ¿no? Y tengo ot tengo por ahí otro proyecto, que me paga a la semana. Entonces, como que tengo esos 3
Ujú. Ajá. ¡Ah!, o sea, sí estás percibiendo. O sea, eso eso es muy bueno. Cuando tienes un ingreso que es constante, eso lo hace mucho más fácil, poder organizarte, para poder cubrir, pues, todas tus necesidades, ¿no? Porque de repente, cuando te pagan, solamente una vez, ¿no? O Eh, a veces, hasta cuando te pagan de forma quincenal, es bien difícil organizarte, porque siempre pasan cosas entre medio, ¿no? Que se ponchó la llanta, que se rompió esta tubería, que esto y el otro. Y, pues, de repente, tienes todos estos gastos imprevistos y, pues, ya ni llegas, ¿no? <chuckles> a la quincena, o a la al mes, ¿no? Así que de ponte, que estés recibiendo, ¿no? Una cantidad cada ¿no?, parece, pues, cada semanal, casi. Pues esta parte te da un poquito más de colchón para poder sentarte a planificar bien tus gastos, ¿no? Y poder apartar este dinero para poder hacer las cosas que, pues, te causan estrés en este momento. Que es esta parte, ¿no? De poderte tomarte 1 día o 2 días, cuando son días feriados, y puedas ir a disfrutar. Y, pues, puedas tomarte vacaciones tranquilamente, sin tener el asunto del pendiente del trabajo, ¿no? Así que sí. O sea, tienes que poner todos tus gastos, que son los gastos fijos, de forma mensual. Ver cuánto es lo que te queda, y eso, ya es cubriendo transportes. Si te tienes que mover, este, pues, que no sé, para ir al súper o para ir a <chuckles> algún lado. Este, esa parte de la gasolina, este, tu seguro, ¿no?, de de coche, si tienes. O sea, incluir todos tus gastos de forma mensual, ¿no? Y ya ver qué es lo que sobra, y cuánto es el porcentaje que puedes apartar, ¿sí? Ya sea que hagas 2 apartados, ya sea vacaciones y esparcimiento, o días feriados. Como lo quieras ver. Este, y pues ya, este, una tercera, para que sea un pequeño ahorro, también para ti, ¿no? Por cualquier inconveniente.
Sí. Exacto. Dificilísimo. Claro. Por supuesto. Claro. Sin la culpa. Es correc Okey. Bien. Fíjate que no me había puesto a pensar así, porque nada más recibo el dinero, y como que ahí lo tengo, ¿no? Y luego sale algo, ¿no?, y que vamos a o que mi hijo me dice: "Vamos, pa papá, llévame a la tienda". Entonces, ya fuimos, y ya se me antojó a mí también algo. O que los taquitos, o que esto. Y de repente, también, como que lo gasto todo, y no lo no lo aparto. Entonces, no me había puesto a pensar esa parte, y sin duda lo voy a empezar a hacer. Eh, tener ahí como que Y a lo mejor, no meterle de mucho, para no sentir los gastos fijos que ya tengo, que que se vean comprometidos. Pero a lo mejor sí si ya veo que me sobraron, no sé, $1000 pesos, a lo mejor meto $200 al ahorro. Y a la siguiente semana, este, no sé, eh, $200 al planificación de viajes. Y en el otro tarrito, <clears throat> otros $200 para salir con amigos, ¿no? No me había puesto a pensar esta parte.
<chuckles> Exacto. Ujú. Ujú. Sí, exacto, sí, y, pues bueno, te digo, y por ejemplo, ahorita que vienen las fiestas, ¿no?, de fin de año, donde quieres estar con tu familia, ¿no?, de repente te puedes encontrar trabajando donde en Nochebuena, el día de Nochebuena, o el siguiente día, Navidad, y lo mismo con Año Nuevo, ¿no?, puedes planear, ¿no?, eh, de repente, noviembre, octubre, puedes empezar tal vez a meter un poco más de horas, ¿no?, que no le quite tiempo a tu familia porque, pues, comentaste el asunto de tu hijo, pero, pues, trabajar tempranito, ¿no?, antes de que se despierte, agarrar unas horas, ya sea los sábados, los domingos temprano, donde puedas sentarte para poder, este, meterle un poco más, ¿no?, a esta parte de del ahorro, esparcimiento y, pues, vacaciones, ¿no?, donde puedas, para que puedas tomarte este tiempo que viene y que puedas compartirlo con tu familia sin sentir culpa ni estrés porque, pues, debes de estar trabajando, porque ya lo trabajaste, ¿no?, puedes decir: "Ya, en octubre le eché ganitas aquí, en noviembre le eché ganitas aquí, para que llegue diciembre y pueda disfrutar este tiempo con mi familia sin culpa, sin estrés", ¿no?, porque ya tienes ese colchón.
Claro. Ay, pues, Por supuesto, no y y de verdad, muchas gracias por por todas esas palabras, por los consejos, los voy a tomar en cuenta, porque sí me urge me urge, me ir a la playa sin tener la culpa de no despertarme temprano al amanecer, ¿no?, <chuckles> así que
<chuckles> Sí, no, sí, sí.
así que, pues, muchísimas gracias, de verdad, por todo.
Claro, ten un bonito día, hasta luego.